Ne, eigentlich nicht. Also, ich es ist tatsächlich so, dass ich v versuche, das sehr, sehr strikt durchzuziehen. Also, das heißt, ähm, da
Also, du bleibst am liebsten an einer Sache dran, die du erst mal angefangen hast?
Ja. Ja, genau. Also, wenn ich wenn ich sage zum Beispiel so Mittwoch gehe ich um 18:00 oder nach der Arbeit dann, wie auch immer, äh, gehe ich laufen, dann will ich's auch komplett durchziehen. Also, dann Ja, absolut. Ich brauche das für mich selber auch, diese Zielstrebigkeit und Dis und Disziplin, damit ich's mache und auch gar keine gar keine Ausrede zulasse, weil wenn ich dann 1 Ausrede zugelassen habe, dann ist die 2. Ausrede leichter und so weiter. Deswegen versuche ich das <laughs> Ja.
Mhm. Das klingt sehr zielstrebig. Verstehe. Mhm. Ja, sowas kommt häufig vor. Und zur Motivation, gibt's denn da Menschen, die da mitziehen beim Laufen, mit denen du das gemeinsam trainierst? Oder gehst du lieber alleine? Erzähl mal.
Äh, am lieb also, es gibt meine Freundin geht ab und zu mit, aber grundsätzlich gehe ich gehe ich am liebsten alleine, ähm, und habe dann wirklich so meine Kopfhörer im Ohr, höre Musik oder höre 'n Podcast und
Schön. Ach so, und was hörst du da so für Musik und Podcasts?
Musik ist tatsächlich g ganz verschieden. Also, da ist von, äh, sage ich mal, von ja, klassisch jetzt nicht, aber von zum Beispiel ältere Musik wie Frank Sinatra bis hin zu ja, ja, auch Oldies. Also, ist alles mit dabei bis hin zu Deutschrap heutzutage. Ähm, auch <chuckles> ist wirklich alles mit drin, komplett. Genau, und bei bei Podcasts ist es auch viel Thema Fußball, Fußball Podcasts
Also, alles querbeet, auch Oldies. Mhm, interessant. Oh, das klingt vielfältig. Ja. Ah, ja, du hast ja erzählt, dass du häufiger Fußball dir auch anschaust in deiner Freizeit. Hast du da einen bestimmten Lieblingsverein?
Genau. Äh, tatsächlich, äh, Borussia Dortmund ist mein Lieblingsverein.
Ach so.

Ja, auf jeden Fall. Also, es ist dann schon mal mit Sicherheit vorgekommen, dass ich mir, äh, den falschen Tag zum Beispiel eingetragen habe für irgendwas, ne? Für ähm, für 'n Arzttermin zum Beispiel, dass der Tag dann falsch war. Und, äh, ja, dann ist es natürlich dann ärgerlich, aber
Verstehe. Ja, sowas kommt vor, sowas ist menschlich, aber du hast da sicherlich draus gelernt, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Ich g ja, genau. Und jetzt ist es dann, äh, mehr lieber lieber dreimal dann das den Termin prüfen, ähm, und dann passt das in der Regel auch deswegen. Aber das ist schon wichtig, das zu strukturieren, für mich zumindest, damit ich da 'n guten Überblick habe
<chuckles> Ja, da hast du recht.
wie der Tag verläuft.
Hm, und wann entscheidest du, wann du mal 'ne Pause machen musst?
Les da das lasse ich den Körper entscheiden. Also, gar nicht, dass ich das selber entscheide, sondern so, wenn der wenn der wenn der Körper 'ne Pause will, ähm, dann behaupte ich auch, dann nimmt er sich die. Also, wenn ich ja wirklich dann schlapp bin oder, äh, merke, bo
Ja, gute Möglichkeit. Ja, wie drückt sich das aus, äh, wenn dein Körper 'ne Pa Pause braucht?
Meistens, äh, g ganz schwere Beine, <chuckles> also wirklich, dass die die Beine schwer oder der Körper generell schwer wird und, dass ich dann dass die Motivation dann auch so 'n bisschen weniger wird und dann merke ich dann genau. Oder oder morgens schwieriger aus'm Bett kommen, ne? So was, da merke ich: „Okay, f“
Ja. Ja, ist verständlich. Ja, dass man morgens noch müde ist und man das Gefühl hat, man kommt nicht hoch. Kennst du das?
Richtig. Ja, ja, genau und ja, na natürlich, auf jeden Fall. Also, ist ja das das kennt, glaube ich, jeder, äh, aber dann ist halt absolut. Und dann ist natürlich schwierig, so, dann, äh, dagegen anzukämpfen ist natürlich nicht ganz so einfach. Ähm, und das versuche ich dann aber aber wenn ich merke: „So jetzt braucht der Körper mal 1, 2 Tage mehr Pause“, dann mache ich das auch. Also, so
Oh, ja. Das ist ja auch nur menschlich. Hast du denn da auch so bestimmte Mittelchen, äh, fit zu werden? Kaffee, Matcha, Tee oder Energydrink?
Äh, Kaffee auf jeden Fall. Also, ich bin, äh, sehr, sehr großer Kaffee Fan, Liebhaber. Ähm, also, ohne 'nen Kaffee morgens auch, ähm, geht nix. Also, das ist das ist auch so 'n Ritual. Morgens 'n Kaffee trinken, ganz, ganz wichtig.
Ach so, verstehe. Ja, morgen, da has haben wir ein gutes Stichwort. Es ist ja jetzt noch früh am Morgen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit deinen Hobbys. Samstag. Wahrscheinlich hast du viel Zeit zum ensch entspannen heute?
Danke. <chuckles> Ja. Genau, heute heute ist Fußballtag.